Also ich habe ja gerade, äh, gehört bei dir, du programmierst ja wohl hobbymäßig. Das mache ich tatsächlich auch. Ähm, ich programmiere für Harvard, also Kurse von Harvard. Ähm
Mhm. Ja. Ach, echt? Schön. Was programmierst du? Oh, okay, äh, sehr anderes Level als mein Programmieren dann. <chuckles> Ja, ja, ja.
Aber, aber immer noch hobbymäßig, also alles sehr hobbymäßig. Es ist jetzt nicht so krass, wie also es hört sich zwar immer sehr krass an bei: Oh, Uni, Harvard, äh, ist krass, aber so krass ist es nicht. Ähm, da programmiere ich Python und, ähm, gerade möchte ich auch 'n bisschen lernen, äh, t was ist denn das hier jetzt? Ne, nicht C++ sondern, äh, JavaScript und HTML und so, für Webseiten. Ich f also ich finde Programmieren sehr geil. Ich glaube, du kannst das so 'n bisschen fühlen, dieses
Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, also zumindest wenn es funktionier ja, ja. Ich habe, äh, ich habe mal angefangen, Informatik zu studieren und habe es dann auch, na, im 2. Semester wieder aufgegeben, <chuckles> ähm, weil ich festgestellt habe, dass mir Programmieren zumindest im Rahmen des Studiums nicht genug Spaß macht, um das weiter zu verfolgen. Äh, was ich jetzt mache, ist Game Development. Ich, äh ja, ich programmiere in Godot, falls dir das was sagt. Es, äh ja, ist eine Game Engine, die eben, äh äh, gut für so Indie Entwickler ist, die sehr in intuitiv ist. Die ist auch Open Source, äh, et cetera. Auf jeden Fall mache ich so ganz kleine Projekte, so 'n Sidescroller zum Beispiel, also so 'n so 'n bisschen wie das, äh, Chrome Dino-Spiel, falls dir das was sagt. <chuckles> Also so, so ganz grundlegend noch, weil, äh, ich äh, ich finde Programmieren toll, solange es funktioniert. Aber sobald ich da an so 'ne Grenze stoße, bei der ich nicht mehr weiterkomme, ähm, und auch nicht wirklich weiß, wie ich das zu habe, geht mir sehr schnell die Lust verloren.
etwas zu erschaffen. Mhm. Nein. M oho. Ja. Mhm. Mhm. Na. Mhm. Ja. Oh, das geil. Ne. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Äh äh, mhm. Okay, okay, ja, ja, klar, klar. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, das, äh, stimmt. Das stimmt. Also, ne? Es ach so, ja klar. Es ging ja gerade um besondere Erlebnisse oder Erfahrungen. Ich würde sagen, mein besonderestes Erlebnis war, als ich mit dem Kurs angefangen habe und den auch also den 1. Kurs. Es gibt 7 oder 8, den 1., den ich gemacht habe angefangen habe und dann auch noch mit Harvard-Zertifikat beendet habe. Das ist das ist 'n großer Flex, so.
Ja, ähm. Was? Ja? Äh, sag du. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Uh. Sehr schön. Ja, da definitiv. Ich denke, da kannst du auch, äh, wenn du das mal beruflich machen wirst, äh, d dann kannst du damit bestimmt auch Vorteile einheimsen. Das kriegt geht jetzt bei mir eher weniger gut, ähm. Ja, aber auf jeden Fall, äh ja, wenn ich über tatsächlich, äh, schöne Erlebnisse bei meinen Hobbys reden müsste, dann würde ich wahrscheinlich auf, äh, Dungeons and Dragons kommen. Ich bin leidenschaftlicher Spielleiter äh, weiß nicht, ob Dungeons und Dragons dir was sagt.
Hm. Ja. Mhm. Ja, ja, ähm Ja, glaube ich auch. Ja, mhm. Mhm. <clears throat> Mhm. Ja. Ja. Spielleiter oder Spieler?
Spielleiter.

Ja, war auch spaßig, auf jeden Fall. Das ist die, äh die f der Freundeskreis, mit dem ich das da spiele, ähm, hat, äh, ein Faible für so Open-World-Survival-Spiele. <snorts>
Ja, ja. Klar. Ja, aber ich ich muss auch ehrlich sagen, Shooter ist geil, so zum zum Dampf ablassen mäßig.
Mhm, mhm. Ja.
Aber ich muss halt auch sagen, so sch Open-Source-Spiele und so so, äh, auch ARC oder so zum Beispiel, ne? Super Spiele, das das sind so richtige das fesselt einen sofort. Oder auch so Spiele, die, <tsk> wie sagt man, so potent äh, exponentiell wachsen. Ich weiß nicht wie ob dir das was sagt, aber so quasi dieses, keine Ahnung, du fängst du fängst mit einem Stück Gold an zum Beispiel und dann kannst du so richtig reich werden im Spiel zum Beispiel. So.
Hm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ah ja, ja, ja, ich, äh ja. Äh, sagt mir was. Ja, ja, kann ich nachfühlen. Äh, an ARC habe ich mich nie habe ich nie installiert. Ich habe es mal irgendwo gratis bekommen. Aber, äh, d d den disrespect möchte ich meiner Festplatte einfach nicht antun, weil s so 'nem schlecht optimisier op optimisierten? Optimierten, optimierten, so, <snorts> optimised, äh, beim so schlecht optimierten Spiel, äh, da gehen mir ein bisschen die Prinzipien, äh, quer.
Das ist schon sehr geil. Mhm. Ja. <chuckles> Hm. Ja. Ja, stimmt. Optimierten. Ja. Ja. <clears throat> Ja. Ja, okay, stimmt. Das tut auch 'n bisschen weh. Das stimmt, das tut 'n bisschen weh. Ich habe aber Gott sei Dank, was PC angeht, 'nen sehr stabilen PC. Das ist nämlich auch so 'n bisschen Hobby, so, äh, Technik-Sachen, ja PC oder auch Monitor 'n bisschen da rum machen, um ne? So, äh, grundsätzlich, hm, alles so 'n bisschen bei mir sind die meisten Hobbys, jetzt mal außer, keine Ahnung, mal ins Gym gehen oder so, ne? Klar. Aber, so das ah, die allermeisten und die aller vor allem größten Hobbys sind tatsächlich so Computersachen, Informatik, alles, was so Software angeht.
Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ah, sehr schön. Zum PC basteln. Hm. Ja, ja. Mhm. Na, okay, ja. Ja, es ist ein sehr profitables Hobby auf jeden Fall.
Ja, auch 'n sehr profitales Hobby, weil
Das, äh ich es ich finde ich immer beneidenswert, wenn Leute, äh, so leidenschaftlich, äh, als an Software rumbasteln können es es ich bin, wie gesagt, Schriftsteller und das ist ein sehr viel weniger profitableres Hobby.
Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm.